Que penses-tu des saisons qui changent à cause du climat?
Heu, alors, c'est vrai que je suis pas expert sur le domaine, hein, je travaille pas là-dedans, heu, j'ai pas fait de de recherches approfondies sur le sujet et autres, mais par contre, j'ai pu constater des choses concrètes qui me font, heu, bah, qui me font voir que, heu, il y a effectivement, heu, heu, un changement notable, heu, autour de ça et et j voilà. Je pense que, oui, il y a peut-être, heu, lieu de s'inquiéter, heu, si jamais on reste purement sur, heu, sur ce qui se dit, heu, dans les médias actuels, ou en tout cas, heu, avoir une prise de conscience sur, heu, une effective, heu, heu, un effective, heu, enfin, un changement effectif, du moins.
Mmh mh. Mmh, OK, intéressant. Mmh, d'accord. Que quel, heu, donc tu as parlé que tu avais pu constater des, heu, des changements. Toi, à ton niveau, heu, quel, heu, quel genre de changement, tu as pu, heu, tu as pu voir? Parce que pour que tu aies pu les constater, c'est que c'est quelque chose d'assez notable?
Oui, alors il y a eu, heu, bah, moi quand j'étais, heu, quand j'étais enfant, heu, j'habitais dans un village en campagne dans le sud de la France.
Mmh mh. Mouais?
Bon, j'habite toujours dans un village dans le sud de la France en campagne. Ça, ça n'a pas changé ce n'est plus le même, mais heu, j'habite très proche de là où j'habitais avant donc heu, voilà. C'est-à-dire que je suis à quelques kilomètres donc heu, ça, ça n'a pas
D'accord. Ouais, donc heu, l'écosystème du coin, le climat du coin, sur une durée, heu, heu, prolongée, heu, n tu connais, tu as tu as de quoi avoir des points de comparaison.
Tout à fait. Heu, beh je vais te prendre, heu, plusieurs exemples concrets sur, heu, différents sujets, différents points. Heu, déjà je vais te parler des insectes.
D'accord. D'accord ouais.
C'est vrai que quand j'étais petit, heu, j'avais souvent je voyais souvent des scorpions.
Oh, dans le dans le sud de la France? Ah ouais!
Oui. Alors d les scorpions, heu, heu, ils étaient pas ils n'étaient pas dangereux pour l'homme, heu, je me suis jamais fait piquer, heu, j'ai je connais une personne qui s'est fait piquer donc, heu, ça fait très mal. Ça se ça fait une grosse boule de pus, c'est pas joli, mais voilà c'est pas il n'y a pas de dangerosité pour l'homme. En tout cas il y en avait pas et c'est vrai que c'était, heu, bah c'était fréquent en fait d'avoir des des scorpions, heu, à la maison. Bon moi ça me terrorisait hein, bien sûr. Heu
Mmh d'accord. D'accord. Mmh mh. Oui oui, ce qui semble assez normal, hein.
voilà. Donc heu, clairement j'avais, heu, heu, deux deux phobies étant enfant, les scorpions et les araignées
D'accord et tu as eu les 2, hein? <chuckles> Mmh d'accord, évidemment.
et j'en étais gavé <chuckles> et j'ai eu les 2 bien évidemment et a et alors ce qui est ce qui est marrant, c'est que, heu, heu, mes parents, heu ma mère détestait les scorpions, ça la terrorisait. Heu, par contre elle avait pas trop de problèmes avec les araignées et mon père lui c'était l'inverse, heu et il ne pouvait vraiment pas voir une araignée mais à l'inverse le scorpion ça allait, à peu près. Heu, du coup c'était, heu, chacun avait son rôle, heu, heu, respectif vis-à-vis de ça, dès que, heu, il y avait un scorpion, une araignée, ou quoi que ce soit, beh, heu, avec ma sœur, heu, on savait qui appeler, heu, <chuckles> heu, voilà.
D'accord. D'accord et toi, en bon en bon fils tu as pris les 2, hein, tu as dit: «Heu, je prends papa maman, les 2, j'ai peur des 2».
Oui, voilà. <laughs> Bon, il faut dire que le scorpion, heu, je la chance ou pas, heu, puisque ça ça va être sujet à débat, mais j'ai la chance en grandissant, ben de ne plus en voir du tout et heu, là non chance elle est justement là, c'est que heu, beh je n'en vois plus du tout, des scorpions.
Mouais.
C'est-à-dire que, heu, c'est là-dessus où je je je reviens sur le climat, heu, quand j'étais petite chaque hiver c'était, heu, c'est c'était une une évidence, heu, i heu on avait pris pour habitude avec ma sœur quand on rentrait dans nos chambres, heu, de regarder tous les les les coins de la de la pièce, heu, au plafond, tu sais?
Mmh mh.
Très souvent en fait ils se mettaient là, les que ce soit les scorpions, les araignées, elles se mettaient vraiment dans les coins de dans les coins de la pièce et heu, donc du coup nous on était tellement, heu, traumatisés, il y en avait tellement fréquemment que, heu, à peine passé la porte, heu, on levait la tête au-dessus de nous pour voir s'il y en avait pas un. Heu, on avait peur qu'il nous saute dessus ou je sais pas trop quoi d'ailleurs, heu, mais voilà c'était heu, c'était tous les jours on regardait ces coins de de de pièces puisque c'était fréquent qu'il y en ait.
OK, c'était devenu, heu, une habitude, heu, parce que c'était la norme.
Voilà, c'était la norme. Heu, ou pareil quand, heu, heu, j'ai eu une enfance assez, heu, assez libre et assez, heu, assez riche de de nature et d'extérieur où j'ai pu un peu, heu, heu, bah profiter de la nature comme je le souhaitais et donc heu, à travers mes aventures ben, heu, j'ai f exploré plein de plein de situations. Je suis allé à la rivière, j'ai fait, heu, des cabanes, j'ai fait tout un tas de choses et heu, quand je faisais tout ça beh, il m'est arrivé de de je sais pas, par exemple soulever des pierres pour, heu, heu, pour chercher des trésors ou pour, heu, heu, les utiliser dans mes constructions et autres et heu, là c'est pareil. Il y avait très souvent des scorpions qui s'y qui étaient cachés là-dessous et heu, c'est vrai qu'en grandissant beh, tout ça ça ça a disparu, finalement. Donc heu, là ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas vu du scorpion et je pense que le scorpion, heu, ne n'est ne fait plus partie du climat, heu, heu, méditerranéen tel que tel que c'était le cas quand j'étais petit. Heu, il y avait ça et puis les araignées. Bon, il y en a toujours ça malheureusement, heu, pour moi en tout cas, ça fait toujours partie prenante de de la vie de l'être humain, mais heu, voilà il y a déjà eu cette comparaison-là et après, heu, dans un autre registre beh, les papillons c'est pareil.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Ouais.
Les papillons, avant, il y en avait une, heu, une quantité incroyable. Maintenant c'est c'est c'est ça s'est raréfié, il y en a beaucoup moins que que quand j'étais petit.
Il y a il y en a moins, tu parles, hem, surtout en quantité, ou en variété d'espèces que tu aurais pu, heu, rencontrer?
Ah non, clairement en quantité, là c'est, heu, c'est vraiment, heu, je dirais, heu, <blows air> je saurais pas le quantifier mais peut-être qu'il y a 20 % de ce qu'il y avait quand j'étais gamin. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai oui.
D'accord. Oui, oui, c'est suffisamment notable pour que ça soit constatable, heu, de manière naturelle sans sans faire d'études.
Tout à fait, oui. Voilà moi, c'est, heu, encore une fois, comme je l'ai dit, en en début de conversation, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas, heu, renseigné plus que ça sur le sujet, mais je fais mon propre constat et c'est vrai que, heu, je vois une différence. Heu, là c'était pour parler des insectes mais au-delà de ça, le climat, c'est pareil. Il y a le climat a complètement changé, heu, heu, ici depuis depuis que je suis petit, ce n'est plus pareil.
D'accord. Tu as c'est devenu plus, heu comment tu qualifierais ça, heu, c'est plus aléatoire, c'est, heu, plus, heu, violent, heu, dans le sens où en été, c'est plus chaud qu'avant, en hiver, c'est plus froid qu'avant? Ou bien, heu, c'est, heu, on va dire qu'il y a des, heu, entre guillemets, «des catastrophes». C'est-à-dire que, heu, les, heu, les ruisseaux, les rivières sortent plus fréquemment de leur lit, heu, il y a si tu te trouves à la montagne, heu, les fontes des neiges engendrent plus de coulées de boue, heu, plus d'avalanches, heu, ce genre de choses?
Alors, il y a un peu de tout ça, heu, déjà concrètement
D'accord.
il y a en tout cas chez moi, hein, je je parle pour le sud de la France encore une fois puisque dans le nord je n'y suis pas
Mmh mh. Mouais.
mais il y a plus de saison! Donc, c'est-à-dire que, heu heu, il y a l'été et l'hiver. En tout cas chez moi c'est ça, c'est-à-dire que
Mmh, d'accord. Tu as tu as plus de demi-mesure en fait. Les les les saisons de transition comme le printemps ou, heu, ou l'automne. Il y a il y a il y a plus, heu, plus cette transition là.
Voilà, c'est où vraiment la température descend doucement pour amener, heu, gentiment, heu, un climat hivernal, heu, ou à l'inverse commence à se réchauffer, non là c'est c'est drastique et brutal, heu, d'un coup il fait chaud, d'un coup il fait froid. Voilà, il y a pas de, heu, il y a pas de transition, heu, vraiment, heu, les pluies, heu, tu parlais de des rivières, heu, heu, les pluies se font, heu, de plus en plus rares, heu, chez moi en tout cas, heu, donc c'est ça devient de plus en plus asséché, heu, il y a de moins en moins de de moins en moins d'eau hein, concrètement, heu
Mmh mh, d'accord. Mmh mh. Ouais. Ce qui ce qui doit jouer, heu, sur tout ce qui est, heu, et bien, heu, rivière, ruisseau forcément toute la faune et la et la flore qui qui dépendent de ces écosystèmes-là.
Tout à fait. Alors, après, de là à dire que c'est un changement climatique, je ne suis pas expert, je ne peux pas le constater. Maintenant je sais que, heu, heu, la la planète suit, heu, un cycle qui lui est propre. Elle a, heu, une forme de rotation qui lui est propre, aussi, et une évolution permanente, heu, de par une dérive des confi des continents, de par, heu, heu, voilà, tout un tas de choses qui va modifier, heu, heu, son son apparence et et également, son environnement. Heu, peut-être que ça vient de là, aussi? Peut-être que le climat, finalement, n'y est pas pour grand chose et que c'est juste la planète qui travaille? Ça, malheureusement, j'ai pas vraiment la question mais heu, à ma toute petite échelle, je constate des, heu, voilà, des différences notables entre, heu, ma jeunesse et et l'époque actuelle, oui.
Mmh, ouais. Un cycle naturel? Mmh mh. Mmh, d'accord. Tu tu nous as dit que tu étais dans un petit village du sud de la France. En général, qui dit: «petit village», dit souvent: «agriculture à proximité». Est-ce qu'avec le temps, tu as pu constater des changements notables, par exemple, heu, la taille des, heu, la taille des champs, le type de culture, heu, une augmentation de la variation du type de culture ou ou au contraire, heu, heu, de la monoculture? Hem, heu, est-ce que tu as pu constater des choses à liées, heu, par exemple, heu, aux pesticides, à l'utilisation à l'irrigation, heu, des des choses qui, heu, soit sont influencées sur le climat, soit qui peuvent influencer le climat?
Oui. Alors je vais te parler de quelque chose, de là, encore une fois très concret, heu, mon père avait un une exploitation viticole donc il avait un domaine, heu, un domaine viticole et il faisait son propre vin, heu, donc qui dit, heu ou tout à fait, heu, qui dit: «Heu, vin, viticole» dit: «Vignes» donc il y avait des vignes à travailler et du raisin à ramasser.
Mmh, d'accord, mmh mh. Ah, c'est cool ça! Très intéressant. Tout à fait, mmh mh. Moui, tout à fait.
Heu, moi dans ma mémoire, dans mon souvenir, le raisin on le ramassait plutôt, heu, fin septembre début octobre.
Moui, tout à fait, en général pour la la majorité des types de raisins, oui, c'est c'est grosso modo la la période adéquat.
Voilà, et en fait, heu, cette année, j'ai que, heu, donc mon père a arrêté son exploitation, ça fait un moment, heu, je suis clairement sorti un peu de cet univers là depuis, bah, de depuis de nombreuses années, et cette année, j'ai fait, heu, j'ai refait des vendanges, heu, pour, heu, heu, un autre exploitant, et donc on a un peu discuté de ça. Puisque, lui, il a fait les vendanges c'était, heu, on a commencé au dé au milieu du mois de, heu, du mois d'août.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Il y a il y a quand même un gros écart, en termes de temporalité.
Voilà, il y a un gros écart, et en fait, on en a discuté de ça, heu, je lui ai posé la question: «Beh, heu, attends, c'est bizarre.» Bon, il m'a expliqué que, lui, il avait une, heu, une récolte, heu, alors, je sais plus le terme qu'il a employé, mais en gros, heu, il va récolter un peu plus tôt que les autres pour, heu
Mmh, d'accord, lui c'est des récoltes plutôt précoces.
Tout à fait, mais q
D'accord. C'est par rapport à son raisin, ou ou au sol?
Oui, c'est par rapport à c'est par rapport à, heu, au rendu qu'il veut avoir à la fin. Le vin, il veut l'orienter d'une certaine façon, et donc, du coup, il va le prendre un peu moins mûr que les autres, eu, donc lui, voilà, il va commencer, vraiment, mi-août, heu, toujours est-il que les autres agriculteurs, eux, heu, ont commencé, heu, bah, pas beaucoup plus tard non plus. C'est-à-dire plutôt sur, heu, du début septembre, heu, plutôt que que du fin septembre, comme quand j'étais petit. Et quand, heu, je lui en ai parlé de ça, il m'expliquait en fait que, heu, bah avant le il y a avant, c'était il y a quelques années en arrière, hein, de nombreuses années en arrière, heu, la récolte du raisin se faisait presque sur, heu, le le mois de novembre. Et puis, heu, petit à petit, heu, avec, heu, l'avancée, heu, j'allais dire le le comment dire? Le vieillissement de de de notre époque, heu, la problèmatique heu, ça à ça n'a jamais cessé de de reculer, ou de de s'accélérer, peut-être la la la récolte du du raisin donc heu, on est passé de, heu, de novembre à, heu, fin octobre, puis mi octobre, début octobre et ça ne fait que reculer, toujours.
Mmh, d'accord, n OK. Mmh, d'accord. Oui, oui. Mmh mh, oui. D'accord.
Donc heu et là hein, je parle clairement de maturité du raisin, hein, non pas de, heu, non pas de technique, ni quoi que ce soit. C'est vraiment la maturité du raisin et et là, clairement c'est, heu, bah, c'est le climat qui va impecter impacter, heu, cette maturité là, donc heu, encore une fois, je ne suis pas expert mais heu, tout m'indique qu'il y a clairement un changeant un changement, oui.
Oui, oui. Oui, oui. Oh, oui, quand on voit les choses de cette manière là, factuellement, si le raisin est mûr plus tôt, heu, c'est bien qu'il y a quelque chose qui impacte, heu, la croissance et heu, la maturité du, heu, du raisin et hem, à fortiori, le 1er élément, heu, visible n'est autre que le climat.
Oui, à priori, c'est ça. Après, donc tu as parlé tout à l'heure de pesticides, d'autres produits et de peut-être aussi de de façon de de de préparer la vigne, de la travailler donc ça peut être aussi, heu, hem, un acteur, c'est potentiellement, heu, le cas. Heu, cependant à ça, je répondrai que justement l'agriculteur pour qui j'ai travaillé, lui, a une approche très, heu, très nature et il va vraiment essayer de faire, heu heu, le moins possible appel à, bah, à la technologie actuelle, donc, heu, il s'il peut ne pas du tout intervenir dans sa vigne, heu, et laisser vraiment la nature faire ce qu'elle veut, heu, c'est ce qu'il va faire et ça ne change rien au au au ça change rien au finalement au au au rendement de son raisin, c'est voilà, c'est toujours le c'est toujours, heu, sur une période, heu, très précoce par rapport à ce que ça a été donc, heu, enfin, voilà.
Ouais, ouais, ouais. D'accord, ouais. Hem, du coup, donc tu as tu as pu concrètement voir hem, factuellement, heu, des évolutions, heu, surtout que tu as toujours évolué dans dans le même environnement, ce qui est, heu, ce qui est un un un avantage pour l'observation. Heu, cependant, il y a il reste il y a même pas mal de croyances et de déni autour du changement climatique. Heu, si on met de côté, heu, hein l'argument
Oui.
qui qui conduit au déni souvent, c'est l'intervention de l'homme, si on met de côté l'intervention de l'homme, heu, est-ce que tu penses qu'il y a réellement un changement climatique?
Mmh, je m'intéresse beaucoup, heu, à ça et oui concrètement je pense que je pense que oui, il y a, heu, il y a un changement climatique oui.
D'accord. Et bien, je te remercie beaucoup d'avoir, heu, échangé, heu, sur, heu, les saisons qui changent et la cause du climat.
Merci à toi.